Да да, почему-то вот пока что у них акцент еще есть, да. Но мне кажется, это быстро исправится. Они очень быстро учатся. <chuckles>
Да. Ничего себе. А я не знала об этом. Мгм. Ну, это понятно. Но нам-то надо здесь и сейчас, <chuckles> пока они там
Да, ну, пока что я использую такие вот курсы, которые составлены людьми. <chuckles> У меня, в принципе, их хватает. Они довольно классные.
Ага, да, слушайте Мгм. Хорошо.
М, как-то так.
Мгм.
Э, вот. А как вы считаете, вообще важно п как-то вот тут учиться чему-то новому в жизни вот постоянно или вот, м, ну Норма.
Мгм. Думаю, что да. Думаю, что да. Если мы не учим, э, мне кажется, наши все полученные знания начинают тихонечко улетучиваться, мозг начинает атрофироваться. <chuckles> Мне кажется, а, мы просто деградируем с бешеной скоростью. Хотя бы читать что-то новое, хотя бы читать. Если уж не учить, то хотя бы читать, чтобы Э, с другой стороны, дети, они всё А с другой стороны, когда у тебя есть дети, которые задают вопросы, иногда неожиданные, а тоже, м, хочешь не хочешь, <tsk> а начинаешь: "Там, ой, подожди, я что-то не уверена, <laughs> а давай проверим, давай вместе с тобой узнаем, как же всё-таки это на самом деле". Да, вопросы-то разные.
Мгм. Да-да-да, очень важно. Да. Чтоб поддерживать мозг в форме, <chuckles> это очень важно сегодня. Мгм. Еще изучает, да? <laughs> Да да да. Дети позволяют, а, прожить еще раз то, что мы не допрожили, <chuckles> и уз э, повторить то, что мы забыли. <laughs> Да.
Да. Да-да-да. Изучить то, что не не изучили. Да, <chuckles> точно точно. Ну, серьёзно, так и есть.
Мгм. Всё так. Да.
Ну и спасибо им на этом, а, что они есть и помогают нам оставаться всё-таки на гребне волны на волны и, ну, как-то, что-то новое узнавать тоже.
Да, очень здорово, что тоже такое есть, да. Мгм. Да.
Без этого никак. Э, ни работу новую не получишь Мгм.
А вот с Да, а были какие-то такие вот вещи, которые, ну вот, вы учи учились этому, да, какие-то вот хобби, не знаю, и они меняли вот ваше какое-то понимание жизни, отношение к ней?
Мне кажется, у меня, м, не были какие-то экстра карди м, глобальные хобби. То есть, я думаю, вот когда лицензию пилота получите, взлетите в небо. Мне кажется, вот тогда да, мир может перевернется. А вот это вот всё- это такая маленькая земная дребедень, что вряд ли она меняет как-то с кардинально ж
<laughs> Это кардинально поменяет жизнь. Да. <chuckles> А мне кажется, может, п постепенно как-то оно меняется. То есть мы можем даже этого не замечать, да? Ну, как-то становимся шире, смотрим на мир, да? Мне кажется, тоже может влиять.
А. М. Ну, кстати, да, тоже. Мгм. Может быть может быть.
Да, ну, спасибо за обсуждение, было интересно.
Спасибо спасибо вам большое. Да. До свидания.